Mình thấy lợi ích, ơ, ừm, tốt nhất là công việc sẽ sẽ có được nhiều cái, ơ, ờ, mối mối liên k mối liên hệ để để phát triển công việc nhiều hơn, sự nghiệp và sau. Mà qua đó, ừm, còn nữa là
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, vừa với lại là, ừm, với lại là ừm, bạn nói đi.
Là cơ sở vật chất rồi, à, hạ tầng giống như bệnh viện, rồi t khu khu vui chơi, giải trí sẽ rất thích hợp với người trẻ.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Nói chung cơ bản là ở thành phố á, thì như bạn nói á, đầu tiên là công việc khá nhiều, cái thứ hai là mình thấy khá là dễ kiếm tiền, và cái thứ ba thì ai đến sống cũng được, kiểu là cũng có công việc để cho người ta làm. Nên mình thấy thành phố nó là một cái nơi nó dang rộng vòng tay với rất nhiều người và nó tạo ra rất nhiều những cái cơ hội việc làm. Còn bạn nghĩ là ở trên thành phố thì nó sẽ có những cái thách thức gì? Có thách thức gì giống như bạn á mà bạn muốn muốn về quê á, thì bạn mình nghĩ là nghe góc nhìn từ bạn nó sẽ khá chân thực hơn, là bạn nghĩ trên thành phố nó có những cái thách thức gì?
Theo mình thì thách thức, ừm, đó là ừ, đó là cái việc, ờ, mình phải luôn phải nỗ lực cố gắng để tồn tại. Tại vì nó có nó nó là một cơ hội để mình phát triển nhưng mà cũng có là sự cạnh tranh. Có rất nhiều sự cạnh tranh từ nhiều nhiều người.
Ừm. Đúng, cạnh tranh rất nhiều, đúng không? Cạnh tranh rất nhiều. Ừm. Rồi bạn nghĩ là ngoại trừ sự cạnh tranh thì ở trên thành phố này nó còn cái gì nữa hông?
Ừm. Đó là về mặt, ờ, môi trường chẳng hạn, tại vì
Ừm, đúng rồi, khá ô nhiễm ha. Ừm, kẹt xe. Đúng.
Ô nhiễm, kẹt xe, rồi khí hậu.